Mm, okey. <gasps> Eh, kamusta naman yung ano nung <gasps> na-realize n'yo na, "Ay bakit hindi pa tayo nagbo-board? Eh, di ba may oras yun? Ina-announce, 'di ba?
<smacks lips> <gasps> <gasps> Mm. Mm. <gasps> So, ang nangyari ah, <gasps> dahil nga parang hindi parang ako kasi vegi very chill pa pero siya buti na lang <gasps> tiningnan niya yung boarding pass niya tapos parang nakita niya na, "Ay, <gasps> maling boarding gate tayo" ganon, tapos <gasps> ang nakakaasar lang din ng time na yun, kasi <gasps> usually di ba kapag, <gasps> ah, naka-board ka na parang tatawagan ka sa parang sasabihin yung name mo, "Hello miss" for example Miss Dela Cruz ganon. "Hello Miss Dela Cruz" parang ikaw na lang yung iniintay dun sa <gasps> sa airplane na yun." Wala kaming na-receive na ganon or <gasps> like wala kasing ah, functioning na speaker that time, <gasps> dun sa airport. So, parang kami <gasps> hi <laughs> oo, so parang kami <gasps> hindi namin alam na parang kami na lang pala yung hinihintay, so yung kasama ko, parang <gasps> nakita niya na, "Ay, tayo na la <gasps> parang mali yung boarding gate natin" ganon. <gasps> So kami, <gasps> tumakbo kami. Oo, for the takbo talaga kami kasi, <gasps> siyempre ano eh, ah, nakakahiya din na na <gasps> hindi namin makuha yung flight na yun kasi una sa lahat, libre lang yun.
Mm. <chuckles> Mm. Mm. Yes. Oo. <chuckles> Mm. La. Mm, Diyos ko naman, Pilipinas, di ba? <chuckles> Mm. Mm. So anong ginawa niyo na? Eh di di for the ano kayo takbo, ganon. <chuckles> Mm. Oo. Mm, okey.
Mm, so parang <gasps> s nakakahiya na may pupuntahan kaming parang convention, conference ganon tapos libre lang.
Mm. Ah, conve convention and conference pala yun. <gasps> Ah, okey. Oo.
Oo, oo parang work related siya. So parang mas nakakahiya 'di ba, kapag ma-miss mo yung flight kasi kung <gasps> kung ikaw lang yung <gasps> kung oo kung personal expenses mo parang, ano eh, oo, ikaw lang din yung parang mahihirapan or like manghihinayang pero kasi, <gasps> ano siya ah, <gasps> sponsored sponsored flight, so parang, <gasps> talagang kinabahan na kami na hala kasi ano na lang yun eh, <gasps> ah, parang 15 minutes before take off. Oo, eh, 'di ba usually nagco-close yung gate 20 minutes. Oo. So pag pagpunta namin sa gate nag natakot na kami kasi <whistles> wala ng tao.
Mm. Kung personal expenses mo lang sana. Self to blame. Mm. Mm. Mm, okey. <chuckles> Grabe. Ilang oras na lang or minutes? Oh. Before take off, oo. Yes, oo. Mm.

Oo, ano yun kasi parang first namin na punta yun sa Thailand pareho. So, parang siyempre wala pa kaming alam alam gaano. So, yung kasama ko na yun
Mm. Hmm.
ah nag bumili siya ng eSIM. Ta oo, eSIM para sa para sa s- oo, para sa internet tsaka para sa cellphone niya. Tapos nung ike-claim na namin siya do'n sa parang booth do'n sa airport sa Thailand. Hindi pala compatible 'yong phone niya sa eSIM. So parang kami so parang kami, paano 'yon? Wal
eSIM, oo, para sa ano niyo, internet. Mm. Mm. <laughs> Ah, okey. So, wala eSIM feature yung phone niya pero bumili siya ng eSi oo.
Oo, walang eSIM features. So parang hindi niya nacheck na hindi pala eSIM compatible or siguro hindi niya nacheck na yung binili pala niyang SIM card ay eSIM. Oo, so parang
Mm. Ay eSIM. So, another travel ano naman ah, m mishap. Mm.
Oo, another travel mishap. Oo, kasi parang ang hirap lalo na nasa ibang lugar ka wala kang ano, wala kang internet.
Mm.
Kasi kapag sa internet kasi do'n ka magbo-book ng mga parang, ah, Grab niyo gano'n oo, tapos siyempre koneksiyon din sa mga tao. So, ayun parang nag-i nag-isip pa kami saan kami makakahanap or like makakabili ng es ng SIM card na oo, physical SIM na para sa kanya. So, thankfully naman, nakapag-book kami same date na 'yon like no'ng nalaman namin na hindi pwede sa hindi pwede phone niya sa eSIM, naghanap kami ng online tapos parang kumbaga once na-book namin pwede lang naming i-present agad yung voucher and then makukuha na namin agad yung SIM. So parang gano'n na lang 'yong ginawa namin. So, sayang lang kasi parang dumoble 'yong gastos niya eh, okey na 'yon. Mm, okey na 'yon, kaysa yung wala talagang SIM card or like wala siyang internet.
Mga rides, oo. Mm. Hmm. <laughs> Physical SIM, oo. Mm. Mm. <chuckles> Oo, medyo mahal pa naman.

Oo, tsaka kung if ever man na na-miss niyo, edi mapapagastos pa kayo for rebooking 'di ba?
Oo, eh ang mahal mag-rebooking, kasi iisipin mo
Oo, ese ang mahal ng same-day booking kamo.
O lal oo, tapos parang yung 'di ano palang yun kasi eh, papunta pa lang. So, ibig sabihin, di ba parang, kung if ever na hindi ma-miss namin yung flight na yun, ma-mimiss namin yung event. Unlike, kung ma-miss namin yung flight
Mm. Mm. Oo.
ah kapag pauwi na ganun. Kumbaga at least nakapunta na kami dun sa event. So ayun, medyo <smacks lips> medyo nakakatakot din. Tapos parang after no'n, lagi ko ng iniisip na parang, ah, titingnan ko muna yung gate kapag like for example nakalagpas na ako ng immigration or nakalagpas na ako sa mga parang X-ray sa airport ganun, ang ginag yung security check, oo. Ang ginagawa ko na, pumupunta na ako mismo dun sa, ah boarding gate. Titingnan ko kung 'yon yung flight number ko and titingnan ko kung match yung flight number ko and kung match yung destination. Tapos, ayon kapag may time, ang gagawin ko kakain ako o kaya naman i-te-takeout ko na lang yung pagkain ko. Do'n na ako sa mismong boarding gate kakain kasi parang natakot na ako after don. Kasi ano eh, parang very unlikely talaga yun, pero nangyayari talaga. <chuckles>
Mm. Yes. Oo. <laughs> Hmm. Mm. Mm. Oo. Yung security check ganun. Mm. Hmm, match siya. Mm. Tama. Oo. Mm, and hindi rin talaga maiiwasan yung <gasps> times na yung brain natin hindi nakikisama, lalo 'pag ang daming ano di ba, hindi ang daming nangyayari hindi tayo makapag-focus ng maayos. Eh, after that, ano, ah, pangyayari kamusta naman yung naging experience experience mo doon sa Thailand? Wala naman na ba naging aberya? Or smooth naman na ba?
Mm, mm. Oo.